Ouais, bah, même, heu, personnel. Heu, il y a des jours où tu es pas d'accord avec tes amis, qu'il faut que tu te fasses entendre, heu, que, heu, que tu les écoutes, mais que tu es pas d'accord, ça doit pas forcément être simple à à à, en fait, heu leur dire.
Hem, <clears throat> non, je le fais pas av avant. En réalité, j'ai j'ai j'ai, heu, j'ai pas trop besoin de le faire av a a avec heu, a avec des des gens proches, quoique, heu, tout dépend. J'ai aussi des des gens proches qui s'expriment, qui qui n'utilisent pas les les enfin, qui t'exp qui ex qui qui ont des mots qui sont correspondent pas à leur réalité. Je les connais aussi, hein. <clears throat> Donc je vais dire: «Attends, là, tu dis ça ou tu veux dire ça? Parce que c'est pas la même chose». tu vois? <laughs> mais là, c'est pas c'est pas méchant. Je lui dis juste je pose juste une question. Je dis: «Attends, tu me dis ça? Ou est-ce que, plutôt ce que tu veux me dire, c'est p est-ce que c'est pas plutôt ça?». Heu c quand on me raconte la situation. Alors ça, c'est pas une reformulation, mais c'est une c'est, heu, en fait, la reformulation, c'est c'est quoi? C'est c'est essayer de d de comprendre au mieux, ce que vit la personne, pour pouvoir, ensuite, développer, trouver des solutions qui correspondent aux problèmes qu'il expose et à à l'objectif qu'il veut atteindre. Si on on arrive pas à comprendre ça, bah, évidemment, on on on part à côté quoi, tu vois?
Des proches. Ouais. Et et du coup, est-ce que tu Est-ce que tu as des enfants, b aussi? Tu me tu as tu as des enfants, ou pas? Est-ce que est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants?
Je n'ai pas d'enfants, non.
OK, non. Bah, est-ce que tu as déjà év évolué dans un monde d'enfants? Ou avec, en tout cas, des enfants où, heu, bah, forcément des fois eux, heu, ils répètent, ils répètent, ils répètent et on a du mal à leur montrer qu'on les écoute?
Oh oui, j'étais enseignante, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Tu es p enseignant, peut-être?